الصراحة كان، في الحاجات دي كان دور أهلي دور أهلي كان يعني مساعدني أوي في الحتّة دي، لو أنا مثلًا كان بيبقى في مشوار أو مثلًا حاجات لازم اجيبها للبيت أو حاجة زي كده، هُم بيقدّروا أنا الفترة دي اللي أنا باعدّي فيها دي، دي أنهي فترة، هل أنا مثلًا فترة امتحانات طبعًا الموضوع بيبقى مختلف، ولو في مثلًا طلبات في البيت أو في حاجة في البيت وأنا لازم اعملها، آآ لأ أهلي كانوا بيساعدوني بيخلّوا مثلًا أخويا لو أخويا ما عندوش بقى، لإن أنا أخويا م يعني كان أصغر منّي في السِن، فطبعًا أنا مثلًا لو أنا كنت في الجامعة، آه، لمّا أنا كنت في الجامعة كنت كان هو في المدرسة لسّه، فكان عنده أريحية شوية في ال يعني في الوقت وكده، فطبعًا مثلًا لو كان في حاجة لازم تتعمل ضروري هو كانوا بيعتمدوا عليه برضه، فده كان بيساعدني، آآ برضه ك مش بيضغطوا عليَّ. آه.
كنت بتفضَّل مين على مين يعني؟ هو اللي يقضّي المصالح دي. آه. طَب حلو خالص إن كان في بديل ي يشيل عنّك يعني، بس هو فعلًا دورهم مهم بجد يعني وحقيقي هُم فادوك أهو، بس كان ليهم دور بقى ف معنوي يعني، هو طبعًا دورهم المعنوي في الحتّة دي ممتاز إن هُم ريّحوك، وخلّوك ما تعملش المشاوير دي وأخوك قام بيها يعني، بس ال ال الدور المعنوي بقى التاني بالنسبة لهم إن هُم يدعموك بقى إن أنت تذاكر وتتخطّى مثلًا وتنظّم وقتك، كانوا بيعملوا حاجة، في محفّزات في أي حاجة يعني تاني؟
آه ط أنا فاكر كويس يعني ماما كانت بتقعُد معايا وقت المدرسة وأنا صغيّر، وكانت بتعمل لي زي جدوَل، آآ وتقول لي إحنا في ال يعني كانت بقى بتقعُد تشاركني الموضوع ده، أنا اقول لها: "يا ماما أنا عندي آآ عربي، وعندي English وعندي مش عارف math، وعندي علوم، وعندي مادة اسمها كم كمبيوتر، فدلوقتي أنا محتاج إن أنا أعمل جدوَل عشان"
حلو آه. كانت تحط لك جدول وتنظّم لك الدنيا.
آه فب فمثلًا بنحط مثلًا آآ آآ السَبت ده أنا هاذاكر فيه math بس، الحد أنا هاذاكر فيه عربي، الاتنين هاذاكر فيه English كده، فباحس إن أنا من
إمم. تقسّم لك يعني المواد على الأيام، حلو خالص، طَب أت اختلف إزاي الموضوع بقى بعد ما كبِرت في الكلّية، إيه الفرْق يعني؟ كانت عاملة إزاي؟ تعامُلها كان عامل إزاي في الحتّة دي؟
آه. طبعًا لمّا جيت بقى في كلّية المواد، يعني ما بقاش بقى الموضوع سهل لأ ده بقى الموضوع أصعب، والمواد كترِت، بس الصراحة أهلي آآ في الحتّة دي اختلفوا معايا لإن هُم آآ ما كانوش بقى ب يعني خلاص ماما كان بتقعُد معايا في وقت الم يعني المدرسة وكده، تنظّم معايا أنا هاذاكر إيه يوم كذا، وهاذاكر إيه يوم كذا، لكن بعد الج لمّا دخلت الجامعة الصراحة الموضوع بقى مفتوح شوية، ما بقاش هُم يعني بيتابعوا معايا أوي، ولكن هُم في نفْس الوقت بيسألوا عليَّ اللي هو بي بيشوفوا أنا هل أنا مثلًا عم يعني كان عندي امتحانات إمتى؟ وهل أنا ذاكرت كويس للامتحانات دي والّا لسّه ما حضّرتلهاش كويس؟ هل أنا يع
بالض كون إن هُم يهتمّوا أنت وصلت لإيه وماشي إزاي، برضه ده يعتبر اهتمام كبير يعني.